Du sag mal, welche Musik hat eigentlich deine Jugend so richtig geprägt?
Also ein Lied, was meine Jugend richtig geprägt hat, ja, war das Lied, äh, ähm, lass mich kurz darüber nachdenken.
Mhm.
Es war das Lied „Michael Jackson“ von „Billie Jean“. Und das Lied
<laughs> Meinst du „Billie Jean“ von “Michael Jackson“?
Ja genau. Also, das Lied war richtig schön und toll. Ich habe das auch immer sehr oft gehört, weil du musst dir vorstellen, damals als Jugendlicher war das so 'n richtiger Banger bei uns, ja. Also jeder hat das auch bra abgehört und so. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war „Michael Jackson“ eigentlich mehr so 'n Kindersong. Es gibt auch 'n richtiges Lied, was meine Jugend geprägt hat.
Ah, okay. <giggles> Mhm. Ja, dann dann erzähl doch mal gerne.
Also, das richtige Lied, ja, was meine Jugend geprägt hat, ne? Das war tatsächlich von, äh, „Pashanim“, ja? Das ist ein Rapper äh, ein sogenannter Deutschrapper und der rappt zum Beispiel, ähm, über über sein Leben und so was. Zum Beispiel der rappt so: „Sommergewitter, mein Block. Hauseingang, ja. V-v vielleicht: Hauseingang. Hat er auch mal darüber gesungen. Aber auf jeden Fall
Mhm. Über Hauseingänge. <giggles> Hauseingänge.
Ja, „Hauseingang“ ist sogar mein Lieblingssong von ihm, ne? Also, ich habe das sehr gerne gehört während meiner Jugend und, äh, der Song geht ja so: „Flügel sind gebrochen und die Seen werden kalt. Ich werde höchstens 30 Jahre, nein, ich werd nicht alt. Eyo, ich zähle kleine Scheine in mein Hauseingang. Sie sagt: ,Ruf mich an, wenn du rauskomm 'n kannst.' Blauen Tracksuit rocke ich auf entspannt, Symba Double-Cup, RB raucht 2 g.“ Und so weiter. Und, äh, ich mag den Song sehr, weil der ist sehr melancholisch und empathisch und, ähm, ich finde auch- weiß nicht- also der der Song hat so einen richtig schönen Sommer Sommerregen-Vibe.
Ah. Aha. Mhm. Ja. Ja, also da das hört sich schon mal sehr, sehr gut an und, äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne, dass so 'n so 'n Song, der deine Jugend geprägt hat auch so 'n bisschen, ja, melancholische Gefühle in dir auslöst, wenn du ihn heutzutage hörst, aber aber wa warum hat dich denn genau dieser Song so geprägt? Also war 's der Künstler an sich, war 's war war 's der Songtext, einfach wie wie der ganze Song sich angehört hat und die die Vibes von dem Song oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also, wenn ich so darüber nachdenke, dann war 's einfach, glaube ich, 1. so, weil er so 'n Newcomer war, ne? Also 'n äh, da da kam so also der hat so seine Lieder gedroppt und alle davon waren schon banger, ne? Und da also man muss sich überlegen, der hatte so 3 Prime Songs, also die waren alle so seine 3 Veröffentlichungen. Und zwar war das 1. Lied, glaube ich, ähm, „Airwaves“, ja? Das 2. war dann „Shababs botten“ und das 3. dann „Hauseingang“. Und das waren so die 3 Lieder, die jeder auf und abgehört hat, ne, zu meiner Zeit. Und, ähm, tatsächlich habe ich das dann auch gerne gehört. Also das, ähm
Mhm.
weiß nicht, warum, aber ich fand, das Lied hat schon immer 'ne gewisse Bedeutung gehabt und immer so 'n richtig entspannten und schönen Vibe. Und die Melodie im Hintergrund ist auch so- ich weiß nicht- so mitreißend, wenn man das mal so sagen kann. Und ja, also es geht ja darum, wie „Pashanim“ jetzt so in Berlin lebt und, ähm keine Ahnung, das Gefühl hat, dass er nix anderes aus seinem Leben machen kann, außer zu rappen, weil er irgendwie in der Schule nicht aufgepasst und sonst was. Und ja, das fand ich irgendwie nice.
Mhm. Ja, das hört sich ja auch auch sehr nice an auf jeden Fall, hm, aber war das war das denn so also hast du alle 3 Songs da noch wirklich aktiv gehört oder war das dann so ja, zum Beispiel, du hast ja gesagt „Hauseingang“ war ja so dein Lieblingssong von den 3. Hast du dann, äh, die anderen nur so, ja, gehört, wenn wenn die mal irgendwo liefen und die waren ganz okay oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also, wenn du jetzt so essenziell „Airwaves“ und „Shababs botten“ meinst, dann fand ich die auch sehr nice. Also aber was ich sehr mochte an diesen 3 Liedern ist, dass jeder von den 3 Liedern, meiner Meinung nach, alle einen eigenen Vibe hatten, also es war nicht so, dass alle irgendwie so den gleichen Vibe haben und die gleiche Energie, sondern der eine ist so, ja, schon so 'n bisschen bisschen so traurige Melodie, bisschen deeper, aber nicht aber nicht so zu traurig. Also, ist einfach nur so, „Flügel sind gebrochen und die Seen werden kalt.“ Also so, einfach wie wie Axel sein Leben sich anfühlt, ja? Dann gibt's aber auch 'n richtig sommerlichen Song, und zwar „Airwaves“. Da da rappt er zum Beispiel „Airwaves in mein Jeans und Trikot von Gizo, Original Berliner Boys. Nein, wir sind nicht wie du.“ Und, äh, ich finde, der Song und auch das Musikvideo dazu haben haben so 'ne richtig schöne positive Energie. Also man sieht, wie er im Musikvideo zum Beispiel auf so einem pinken Roller sitzt, also, äh, Motorroller und, äh, dann damit rumfährt. Und ich finde das so richtig, ähm ich weiß nicht, ne, seitdem dachte ich mir: „Boah, eigentlich so 'n pinker Motorroller sieht richtig cool aus.“ Und der 3. Song „Shababs botten“ war dann schon 'n bisschen aggressiver. Aber also nicht zu sehr, dass man sich denkt so „Häbbäddä häbbäddä häbbäddä“, aber nein, es war einfach nur so bisschen dominanter. Es war so: „Shababs botten. Grüne Augen, braune Locken. TNs Rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen.“ Also, ich finde schon von diesen Reimstrukturen und mer und so merkt man, dass es auf jeden Fall schon mal so 'n, äh
Mhm. Mhm.
weißt du, so autoritärer Song war.
Mhm, mhm. Okay und haben diese Songs dich dann auch in irgendeiner Art und Weise irgendwie inspiriert? Also, du hast ja jetzt gerade auch so von diesem pinken Roller irgendwie so geschwärmt und dass du den so cool fandest. Gab's dann auch so Situationen, wo du dir vielleicht selber so gedacht hast: „Boah, ich will jetzt auch 'n Roller-Führerschein machen und mir 'n pinken Roller kaufen,“ so als Beispiel?
Hm, ja, vielleicht so für die ersten 2 Momente oder für die 1. paar Male, als ich dieses Lied gehört habe, beziehungsweise das Musikvideo dazu geguckt habe. Aber im Nachhinein dachte ich mir, lohnt sich gar nicht so für mich und vor allem Roller-Führerschein ist echt teuer. Also 'n gar nicht so teuer, aber schon teuer, wenn du verstehst. Und ja irgendwie, ja, das mir war nicht danach. Deswegen, ich fand es einfach nur cool und, äh, irgendwie die Vibes und das war alles sehr knallig auch an den Farben. Also, der der derjenige, der das Video geschnitten hat und so, hat auch 'n sehr schönen Kontrast reingebracht und ja. Ich finde, der der hat da so gut getroffen, was sie wohl versucht haben, mit den Song rüberzubringen.
Mhm. Mhm. Mhm, okay und wenn du jetzt heutzutage diese Songs anhörst, ist das dann so, dass, äh, das auch mit irgendwelchen Erinnerungen verknüpft ist? Also musst du dann direkt irgendwie zurückdenken an irgendeine Situation, indem du irgendeinen von diesen Songs gehört hast?
Ähm, ja, also ich denke, glaube ich, so am Sommer 2020 beziehungsweise Sommer 21 und, äh, d da habe ich schon so fü äh, echt, ähm, öfters diese Lieder gehört, vor allem weil wie bereits erwähnt, dass äh, dieser Rapper war der so also ich habe nie wirklich Deutschrap gehört. Ich sage mir immer: „Boah, Deutschrap ist so gar nix für mich und wird nie was für mich sein.“ Ich war ich aber hatte schon immer meinen Kopf abgeschlossen damit und dachte so: „Ja“ „immer nur englische oder amerikanische Songs“ oder was auch immer. Aber dann war halt dieser Pashanim da mit seinen ersten 3 Lieder, er war damals noch Newcomer tatsächlich. Und ich finde, der hat auch sehr viel erreicht mit dem Song. Und bis heute sogar ist er manchmal Top 1 in den Charts, wenn er dann mal droppt. Und er sagt selber in seinen Liedern immer: „Äh, ich drop einen Song und schon ist irgendwie der Sommer vorbei“ oder so was. Und irgendwo, das stimmt, weil der droppt jedes Mal so 'n Song kurz vor Sommer und dann ist das der Sommerhit einfach. Und das ist kriegt er immer richtig gut hin, finde ich.
Ja. Mhm, also würdest du sagen auch, dass das jetzt so du hast ja gesagt früher hast du ja so Michael Jackson gehört und, ähm, dass auch so Deutschrap gar nicht infrage kommt, war das dann war Pashanim dann so dieses Sprungbrett von okay: „Ich höre jetzt nur amerikanische L englische Lieder“ zu: „Hm, ja, Deutschrap ist doch ganz nice“?
Ja, auf jeden Fall. Also, genau das war's eben, wie du's grade beschrieben hast. Also, ich habe ja damals immer, ja, so internationale Poplieder gehört, zum Beispiel „Michael Jackson“ oder „Britney Spears“ oder „Taylor Swift“ oder ja, halt sehr viel auch White Girl Music, aber halt hauptsächlich so Pop und so. Und, ähm, ich hatte auch so 'ne kurze Phase, wo ich so Rock gehört habe, und zwar von einer Band namens „ITCHY“. Und ich bin nur auf diese Band gekommen, weil halt einer meiner ehemaligen Lieblings-YouTuber bei einem Vlog, den er da gemacht hat, wo er irgendwo auf der Gamescom war, diese Musik als Hintergrundmusik benutzt hat und ich mir dachte: „Ey, das hört sich voll gut an.“ Da habe ich mal selber reingehört und war so: „Ey, voll nice“ und so, ne? Aber die Phase ging dann auch sehr schnell vorbei, weil ich mir dachte: „Ey, irgendwie ist cool und ist nice, aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, immer das zu hören.“ Vor allem, ich mochte nur 1 Album von denen und der Rest war für mich eigentlich schon so, ja, Müll.
Mhm. Mhm. Ah, okay und also also hat dir hat dann diese Phase, äh, von „Pashanim“ nicht so lange angehalten sagst du?
Die Phase von „Pashanim“ hat lange angehalten.
Oder wa hä, aber du meintest doch, äh, halt, dass du jetzt nur 1 Album von dem mochtest oder habe ich das falsch verstanden?
Von „ITCHY“. Also, ich ich glaube, da hast du mir 'n bisschen nicht zugehört. Ist ist nicht so schlimm. Aber, äh, von der Band ja, i ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber auf jeden Fall von der Band, von meinen Lieblings-Youtuber, die die an diesen Vlog reingemacht hat, da da habe ich immer reingehört, aber ich mochte nur 1 Album von denen. Und deswegen dacht ich mir: „Ey, höchstwahrscheinlich ist Rock gar nix für mich“.
Ah, „ITCHY“. Doch, ich habe dir zugehört, ich hab's nur nicht richtig verstanden. Ach so. Ah ja stimmt, das war mit dem Rock, ah okay, ja sorry, das hab ich jetzt irgendwie bisschen falsch connected gehabt okay. Die Phase mit Pashanim hat dann auf jeden Fall auch 'n bisschen länger gehalt und wie wie sah das dann in deinem Freundeskreis aus? Also war das dann auch so, dass die immer nur so ja wie du gesagt hast so White Girl Music gehört haben und dann hast du die so ja so 'n bisschen in in diese Deutschrap Szene mit reingeführt oder haben die allgemein schon Deutschrap gehört und, äh, die haben dich dann quasi auch so 'n bisschen rumgeführt?
Das ist schon eine sehr gute Frage. Also, mei meine Jungs damals haben auch nicht so oft Deutschrap gehört, ehrlich gesagt. Also, die haben, einfach nur so, K äh, „Kurdo“ und so gehört, wenn überhaupt oder auch, äh, die, äh so damals war auch eine in unserer Freundesgruppe, die hat immer dieses, äh, „Bongzimmer“ gehört von diesem einen von dieser einen Frau.
„SXTN“.
Äh, das war 'ne Band und die heißt „SXTN“ von Juju und Nura.
Genau. Ähm, und ja, die hat voll auf Julja und Nura gehört oder so, aber war halt auch gar nix für mich. Aber, ähm, irgendwann, ich glaube, „Pashanim“ war tatsächlich auf meiner Youtube-Startseite einfach. Und dann habe ich reingehört und war so: „Ey, was ein Banger habe ich hier gerade gefunden.“ Und seitdem, äh, ist er halt immer in meiner Playlist, ne, und keine Ahnung, das war ja damit 2020 oder so, als er so richtig rausgekommen ist aus sich selbst und, äh, ja, zum richtig bekannten Newcomer wurde. Ich meine, am seine Musikvideos haben mehrere 100.000.000 Aufrufe und bis heute ist er in meiner Playlist und meistens, wenn er 'n neuen Song droppt, dann landet der auch in meiner Playlist.
<laughs> Mhm. Mhm. Und wie wie war das denn? Du warst ja sehr ähm, ja sehr voreingenommen, könnte man ja schon quasi sagen, weil du hast ja immer gesagt: „Boah ne, Deutschrap ist gar nix für mich“ und dann hast du „Pashanim“ gefunden und hast gemerkt: „Okay, das hört sich doch ganz nice an.“ War das dann einfach für dich, äh, ja quasi dann doch zu akzeptieren, dass du Deutschrap magst oder war das warst du trotzdem immer noch so 'n bisschen, „ja, ne, es ist jetzt trotzdem irgendwie nicht meine Musikrichtung“ oder wie war das?
Ne, es war auf jeden Fall schon 'n Startschuss und da war ich dann auch auf jeden Fall auch offener für Neues. Vor allem, dann gab's ja auch noch, äh, viele Rapper zum Beispiel, die, ähm ja, halt angefangen haben „Pashanim“ nachzumachen und vor allem auch so, also das ich an „Pashanim“ mochte, war auch seine Stimmlage und seine Stimmart. Also, zum Beispiel „Haftbefehl“ mochte ich nicht so, weil der hat schon so 'ne, ja, leider Gottes meiner Meinung nach nervige Stimme und hat
Ja, die ist sehr nasal, ne?
Genau, ja, die ist so bisschen, ich weiß nicht, einfach nix für mich. Und „Xatar“ und so habe ich zum Beispiel nie gehört. Also hätte ich den damals gehört, kann sein, dass ich den dann doch öfter gehört habe, weil ich habe, ja, so vor Kurzem 'n paar Banger von ihm gehört und ich war so: „Ey, eigentlich war das gar nicht so schlecht.“ Aber ich kann mir schon trotzdem vorstellen, dass ich mich dann irgendwie dagegen gestellt hätte, weil, keine Ahnung. Ich wollte auch bisschen, ähm
Ja.
nicht so zu dieser Gruppierung gehören, die so richtig viel Deutschrap hören und so, weil ich bin ja Südländer und ich wollte auch nicht, dass ich so ja, mehr oder weniger dieser Südländer bin, ne, dieser aggressive oder so, dass Leute mich damit identifizieren. Deswegen habe ich mich auch immer so quer gegengestellt mit solchen Rap und so. Aber als dann „Pashanim“ kam, gab's auch viele, die ihn na nachgemacht haben, zum Beispiel irgend so ein „Lino Nine“ oder so und der hat auch so ähnliche Songs gedropped und zum Beispiel so gerappt so irgendwas mit, äh, Uhr und sonst was und der hat auch so 'ne ähnliche Stimme und so hat das Ganze auch irgendwo angefangen.
Mhm. Mhm. Okay, also du hast gesagt, äh, du wolltest auch nicht so wirklich in Deutschrap reingehen, weil du halt diese ja, diese Klischees quasi nicht, äh, erfüllen wolltest, aber jetzt bist du ja doch in diese Deutschrap-Szene reingerutscht. War denn diese Sorge von dir berechtigt oder war das nur so 'n bisschen ja, du hast dir zu viele Gedanken darüber gemacht und es war eigentlich dann doch nicht so deep?
Das ist schon 'ne gute Frage, würde ich sagen. Und wenn ich so erst mal recht darüber nachdenke, bin ich schon froh, dass also, ich habe es halt auch damals aber nicht gefühlt, diesen Deutschrap, ne? Also, selbst wenn ich gesagt hätte: „Ja okay, probieren wir's mal“ und das habe ich ab und zu, dann war ich so: „Boah, ne, irgendwie gar nichts für mich.“ Ich fand das alles irgendwie 'n bisschen cringe und so. Ich habe auch nicht „Farid Bang“ gehört oder „Kollegah“ oder „Haftbefehl“ oder „Xatar“, also so diese großen, alles oder nix und so. Sondern habe mich eben immer so auf mein eigenes Genre verlassen, was ich so mochte. Habe auch so kurzzeitig „Anime Intros“ und so gehört, aber ja, das war halt auch nur 'ne kurze Phase. Aber mittlerweile „Pashanim“ und, äh, „Lucio“.
Mhm. Ja. Ah, okay, ja cool, also da hatte ich aber auf jeden Fall jetzt viel gelernt von dir und welche Musik so deine Jugend geprägt hat und vielen Dank, dass du das so offen mit mir geteilt hast.
Ey, gar kein Problem, wenn du noch mal irgendwas brauchst oder so oder noch mal 'ne Meinung von mir haben willst, dann meld dich einfach bei mir.